Thì bạn được cái là xóm mình thì ai cũng quý bạn đó hết. Xóm mình hồi xưa cũng khá là đông, trước khi mọi người dần chuyển nhà đi hết, khá là đông thì ai cũng quý bạn ấy hết. Thì nhưng mà nhưng mà chả có ai có thông tin liên lạc cả, thậm chí sau này sau này cũng có những, ơ, gọi là, đứa em, tại vì tụi nó nhỏ hơn, nó cũng, ơ, liên lạc lại với mình nhưng mà vẫn không biết được thông tin liên lạc của người bạn đó.
Ừm. Ừm, tình làng nghĩa xóm. Ờ, tiếc quá vậy ta. Ừ. Ừm, ừm. À, ra là vậy. Ừm, tin
Nói chứ mình cũng đi tìm thông tin liên lạc của người bạn đó được hơn chục năm rồi đó mà mình ra <chuckles>
Ưm, à, bạn kiên trì quá ta, mình rất là ngưỡng mộ cái tình bạn này của bạn luôn á, thì không biết là, ờ, mình chơi với nhau từ bé á và cũng dính như sam như bạn nói trong nhiều hoạt động á, thì có cái lúc nào mình cảm thấy là mình bị mâu thuẫn với bạn đó, xong rồi hai hai đứa là có cãi cãi vã hông bạn?
Ờ, nói thật thì hồi bé ngày xưa thì nó mình nghĩ, ơm, hai đứa vẫn còn quá nhỏ để có những cái mâu thuẫn, gọi là, lớn á, với lại bạn đó cũng, gọi là, khá là hiền đi cho nên là chẳng ai có mâu thuẫn gì với nhau hết. Ừ, mình
Ngây thơ, ngây thơ, <laughs> ừm, ừm. Ừm. Nghe nghe bạn kể nghe bạn đó giống Nobita quá ha, hiền lành.
À, mình thì chưa bao giờ có cái ý kiến gì trái ngược bạn ấy hết. Nói chung là người bạn thân đầu đời của mình mà, chưa có
Ừm. Ừm, trong sáng quá, trộm vía.
chưa có xảy ra một vấn đề gì giữa cả hai đứa, làm gì thì cũng kéo, ơ, đứa kia theo, được cái là hơn chục năm không gặp nhau, kể cả sau này có những, ơ, đứa em của mình, kiểu, cũng gần chục năm không gặp mình lại, thì lần đầu tiên nó hỏi mình là "Anh anh có thông tin liên lạc của cái anh kia không?" Kiểu vậy. Đó.
Ừm. Ừm. À, yeah. Ừm. Cũng cũng Ừm. Ừm. Là có có gặp bạn kia không? Ờ, ừm, vậy vậy là trộm vía là người bạn đặc biệt của bạn là cũng có nhiều người yêu quý ha. Ừm, vậy thì, ờ, không biết là, ờ, ngày xưa thì lúc mà còn bé á thì mình chơi với bạn đó thì, ờ, hai người có bao giờ là, gọi là, ờ, kiểu mình còn bé á thì mình có giấu ba mẹ để mình trốn đi chơi hay gì hông? Mình có cái kỷ niệm giống vậy hông ta?
Ờ, thực ra trốn đi chơi thì mình trốn với những đứa khác cơ, còn bạn này thì bạn đó hay qua nhà mình, hay qua nhà mình chơi với mình, mà thậm chí hồi xưa nhà mình cũng có máy tính, ở nhà hay chơi mà cho nên là cũng không có việc gì phải trốn đi chơi á, kiểu, ơ
<laughs> Kiểu, hiền quá. Ừ. Ừm, ừm. À, cũng cũng được. Quang minh chính đại.

Hồi đó, hồi cấp 3 thì, ờ, chơi với nhau, kiểu, cũng khá là vui. Tại vì khi mà học Nguyễn Khuyến thì nó chỉ có ăn, chơi với lại học thôi ấy, nó cũng nó cũng không có gì nhiều để làm. Cho nên là gặp nhau suốt ừ, gặp nhau suốt. Xong rồi, ờ, bạn đó thì, ờ, cũng có quen một
<laughs> Nó cũng chill, chill. Ừm.
ờ, bạn khác trong lớp, ý là yêu đương á, bạn khác trong lớp và
Quen, a yêu đương, yêu đương hồi, ờ, cấp 3, đúng rồi, đúng rồi.
Và mình thì cũng, ơ, thân với bạn nữ này, cho nên là, kiểu, hồi xưa thì có trận cãi nhau to vì bạn này là do thằng bạn thân của mình nó, ờ, vào Facebook của bạn nữ kia để đọc tin nhắn một cách tự mình thì nói là nó không nên làm như thế, nhưng mà thằng đó thì
Ừm. Chà! À! Ừm, ừm, khác quan điểm, khác quan điểm.
Nhưng mà thằng bạn của mình thì nó lại nói là người yêu của nó đưa nó Facebook thì nó làm gì là việc của nó.
À. Tự nhiên, tự nhiên quá. <chuckles>
Ừ, cho nên là mình với thằng bạn đó có một khoảng thời gian hơi dài không nói chuyện với nhau, chắc là tầm mấy tháng.
Này là cũng, ờ, cạch mặt đúng không? Cạch mặt. Ừm.
ba bốn tháng gì đó, cho đến một ngày đẹp trời tự nhiên có một thằng bạn chung với cả hai thằng tự mời cả hai thằng vào một một trận game. Sau sau trận game đó hai thằng nói chuyện với nhau tiếp. Nó chỉ nó chỉ đơn giản như thế thôi.
À, mình hiểu rồi, cách cách, ờ, cách giải quyết rất là thẳng thắn và cũng rất là hợp lý trong cái tình trạng đó ha. Làm sao mà từ chối chơi game được.
Tại vì thằng đó thì nó đâu có biết chuyện giữa hai bọn mình đâu. Còn, ờ, tự nhiên trận đó hai thằng vô chung với nhau xong lại chơi chung với nhau thôi, chả có vấn đề gì.
Ừm. Ừm, ừm.

Ừm, thì đó
Kiểu, bọn nó á hai đứa đó là hàng xóm với nhau nhưng mà hai đứa đó đến giờ vẫn không nói chuyện với nhau.
Nó khó hiểu quá nhỉ. Ừm, cũng khó hiểu quá ha. Ừm, vậy thì, ừm
Ừm. Cho nên là mình nghĩ là cái việc làm hòa của con trai nó cảm thấy dễ dàng hơn rất là nhiều với con gái á.
Ừm, mình cảm thấy là, ờ, tình bạn giữa, ưm, hai người con trai ấy thì nó nó dễ ấy, kiểu, cũng không có gì, gọi là, giận lâu hay gì ha. Nhưng mà, ờ, không biết là khi mà hai hai bạn mà, ờ, thân thiết quá thì có bao giờ bị, hợp là những cái người thân, ơ, xung xung quanh là y nghi ngờ là cái mối quan hệ mình nó bị đặc biệt quá hông? Có những cái tình huống dở khóc dở cười ấy.
Lơ. Mình nghĩ là không có tình huống đó bao giờ hết. Chỉ có một vài hôm tự nhiên 7:00 sáng nó chạy tới trước nhà mình, và nó rủ mình đi net tại vì nó hơi ba trợn, mà mấy cái đó thì nó cũng không có vấn đề gì. Tại vì nói chứ cả hai đều có mối quan hệ yêu đương mà, thật ra thì mình đã từng có hiện giờ mình hông có, nhưng mà bạn đó á thì hiện giờ vẫn đang có, cho nên là, mình nghĩ là nó bình thường. Với lại Nhi nói chứ người yêu của thằng bạn thân mình nó cũng chơi chung với cả đám của mình mà, cho nên là
OK. Ờ. <laughs> Ừm, ừm. Ừm. Ừm, an toàn an toàn nha. Ừm. Đúng rồi! À, biết biết nhau hết rồi. Ừm.
Ừ, nó cũng bình thường thôi. Mình thì, à, hiện tại mình cũng không có nhu cầu có người yêu á, tại vì thật mình đang gặp nhiều vấn đề về gia đình với lại cá nhân, cho nên là
Ừm. Ừm, ừm. Ờ, ừm, mình cũng, ừm, đồng cảm với bạn ha. Ừm, ừm.
ừ, cho nên là hiện giờ mình cũng khá là chill chill, những cái gì đến thì đến, không đến thì thôi. Nếu như mà đến không được thì lại thành tình bạn, cái này thì mình trải qua nhiều lắm rồi.
Ừm, OK, ừm. Ừm. OK. <laughs> Này tùy duyên thôi. Hôm nay cũng rất là cám ơn bạn về cái sự chia sẻ về những cái tình bạn của bạn ha, nó rất là bình dị nhưng mà nó cũng đặc biệt. Thì chúc cho bạn với bạn của bạn thì sẽ ngày càng gắn kết hơn ha, và hy vọng là có cơ hội trò chuyện với bạn trong tương lai ha. Chào bạn.